Onun yani bir gereklilik gibi hissediyorsun bir süre sonra. Ama bir süre sonra bor borç gibi geliyor bana. Hani, yapmayınca borçlu kalmışım gibi geliyor ve bir süre sonra bende stres yarattı bu. Ve ben çocuktum gerçekten. Hani di dinlerin nasıl olduğunu, hani, hem hesaplaşıyorsun hem bir de kendini ona ait hissetmeye çalışıyorsun. İnişler çıkışlar oluyor. Böyle, kendimi bulurken, hani, bir süre sonra stres olmuştum gerçekten. O borcumun altında ezilip sonra annem babam demişti: "Oğlum yapmak zorunda değilsin." hani, falan. Ben yavaş yavaş bırakmıştım böyle mesela.
Evet. He. Evet, anlayabiliyorum. Evet. Hı hı. Çok haklısın. Evet. <chuckles> Evet. Ya ama çocukken bu korkutulmak ya da böyle bir hisse kapılmak doğru değil tabii ki ama işte bu dayatılıyor gibi de hissediyorum toplum tarafından. Eee, ama yani gerçek dinin hep bu olmadığını düşünüyorum. Hiçbir şey hiçbir insana zorlaş zorla dayatılamaz. O yüzden, ııı, hep mantığıma ters düşmüştür. Kendi bildiğim şekilde yaşamaya devam ediyorum o yüzden dini veya ritüellerini veya da törenlerine katılım şekillerini. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
<clears throat> Hı hı, doğru. Yani hangi ritüele bağlı işte mesela şeyde Kurban Bayramı'nın ritüellerinde nasıl hissediyorsun kendini? Atıyorum orada koyunu kesip yerken. <chuckles>
<giggles> Garip hissediyorum yani. Garip hissediyorum. Midem bulanıyor mesela. <chuckles>
İşte mesela Mesela bazı etik şeylerde çakışıyor. Ama y yani o eti yiyoruz sonuçta bize küçükken orada
Ya şöyle, ete karşı bir sıkıntım yok ve hayvana eziyet edilmedikçe de sıkıntım yok. Hayvan da kesilebilir. Biz de şey gibi düşünüyorum, doğanın bir parçasıyız. O doğal seçilimin bir parçasıyız gibi hissediyorum. Hani avlanmanın bir parçası. He.
Evet ama işte biz bunu ritüel yapmışız. Böyle bir mil milyarlarca kişiyiz. Ama bu da bir ritüel mesela. Ama bak Ramazan'dan bahsettin sen, teravihten ya da işte gece kalkıp gün doğmadan uyumaktan. Bunlar aslında bir, bir ölçüde de sağlığımız için de iyi şeyler. Mesela oruç tutmanın da pozitif yönlerinden bahsedilir ya.
Hı hı. Hıı. Tabii. Tabii, ben mesela hep o yüzden, eee, bazı, eee, yasakları da mantıklı buluyorum. Domuz eti yememek gibi mesela. Sağlığa çok zararlı bir et.
Tabii. Onu bilmiyorum ya, o konu. E emin değilim o konuda. O Hangi et sağlıklı ko konusu çok tartışmalı. Sağlığa zararlı olabilir de. Ama et yemek genel olarak sağlığa zararlı biraz.
Ben yok, ben şey olarak bakıyorum. Sağlığa zararlı. O da zararlı tabii ki. Yiyemiyoruz işte. <chuckles> Tabii şu an farklı bir dine yöneldik.
O zaman Budi Budi Budizm'e doğru yine, yöneliyoruz şu anda. <chuckles>
Ortak bir paydada buluşmak üzereyiz.
Ama mesela karanlık törenler de var. O en son ondan bahsedecektim mesela. Eee, cenaze törenleri şey mi oluyor?
He.